A minha vida pessoal com relação a ele sabe?
Sei, entendi. É, realmente. Esse equilíbrio sempre é o grande dilema do remoto né?
Nossa é muito di é muito difícil.
<laughs> Mas me conta uma coisa, essa rotina que você descreveu pra mim, ela é todos os dias da semana? Assim, ter que levar ele? Todos os dias, hum, entendi.
E <laughs> Todos os dias, todos. E ela começa às 5h.
Uau. <laughs>
<laughs> Pois é, ela começa às 5 porque ele ele o o bus passa às 6.
<laughs> Tá.
Eh, então eu levanto com ele pra fazer café da manhã e pra fazer o lanche né? E aí eu acho ótimo porque eu tenho eu ah, eu até começo a trabalhar mais cedo do que o meu horário
Aham. Hum, tá.
justamente pra adiantar o que eu tenho que fazer me por exemplo eu começo eu começaria às 8 eu começo às 7.
Aham, aham. Pra já adiantar e tal.
Né? Só que, ah pra adiantar às vezes, ah, eu já eu já elimino todos os emails e tal né? Só que a coisa vai pegando fogo durante o dia.
Aham. É, sim. Entendi, entendi. Por mais adiantada que você esteja ainda tem muita demanda, aham.
Entendeu? Nossa, não adianta, não adianta.
E e e no seu
O que você acha que eu faço?
No no no seu trabalho, você precisa estar num ambiente, eh, silencioso, você precisa t estar em reunião ou é uma coisa assim que você consegue trabalhar por exemplo de uma cafeteria, de um coworking como é que é?